É, esses 30% eu tinha eu tinha tempo pra ler. E aí eu conseguia ler sempre, sabe? E
É complicado. Aham. Sim, sim. Acaba que, assim, querendo ou não, é muito uma questão de que você precisa priorizar, né? E o que que você vai priorizar? Eh, e aí, muitas vezes, não dá pra não priorizar o trabalho, né? Porque o que você poderia tirar um pouquinho de trem de tempo aí na do seu dia era do trabalho, né? E e aí, como, né, continuar vivendo, pagando contas, sem priorizar o trabalho o tempo todo, encontrando um tempinho pra você? Eu acho que, assim, você pode até pensar em algumas alternativas que podem não ser aquelas ideias ideais, magníficas, que você vai amar de paixão. Mas o fato de você caminhar com a sua cachorra durante um tempo é um poderia ser o momento pra ouvir um audiolivro.
É é. Sim, é. Sim. Uhum. É. <laughs> Tá. Aham. E eu ouço podcast. Nesse i isso é bom. Isso que você falou é bom e eu uso. Eh, e eu eu eu ouço podcast e tal. Audiolivro eu nunca tentei, mas é uma ideia, né? É verdade.
Olha. Sim. Aham. Olha, é uma ideia, sabe. Você pode tentar vê, né. Pode ser que você ache ruim e falar: "Não funciona para mim, não não rola".
É. Eu nunca É, não. Assim, eu não nem sei, porque, assim, eu nunca tentei audiolivro. Eu sempre eu sempre li livro mesmo, né? E eu gosto assim, eu eu uso Kindle também, né, livro eletrônico. Mas eu gosto do livro, livro mesmo, sabe? De passar as páginas, sentir o cheiro do livro. Essas coisas eu gosto. Sentir o peso do livro. Ver quanto falta pra terminar, sabe? Eh, tipo, eu eu gosto dessas coisas, assim. E mas eu nunca tentei audio audiolivro. E realmente pode ser uma não é ler, né, mas <chuckles> seria escutar. <chuckles>
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Seria escutar, né, quem sabe você não divide aí, né, po ah, um pouquinho de podcast, um pouquinho de audiolivro, Eh, ver se você consegue se acostumar com esse novo tipo de mídia, né? Porque, assim, acaba sendo bastante tempo que você gasta ali por dia com ela
Claro. Sim, é interessante. Sim, exato. É, isso aí são 2 horas só de passeio, mas eu ainda tenho que brincar com ela também, né, então acaba sendo mais tempo.
né? E Sim, sim. É, e aí esse tempo, assim, que você está em casa, né, brincando com ela, fazendo comida, imagino que você já já deva escutar uma música
Sim, isso sim, eh
né. Colocar esse outro tipo de entretenimento aí na sua vida. E, no final de semana, você trabalha nessa mesma intensidade também?

E aí aí eu tenho que trabalhar, né, essas 10 horas. Aí você coloca mais 8 horas de de sono. Que eu nunca consigo fazer 8 horas, mas, né, eh, faço 6 e tal. E e aí, o que acontece é que eu moro sozinho. Então eu preciso limpar a casa todo dia, porque eu tenho um cachorro gigante, <chuckles> que pesa 50kg e solta muito pelo, solta muito pelo. Ela é a luz da minha vida. Ela e os meus gatinhos também, que eu tenho 2 gatinhos, que também soltam pelo. Mas do tipo, sabe faroeste, quando passa aquelas bolinhas de de feno, assim? Essa é a minha casa. Eu acabei de limpar. Passo o aspirador. Tem um robozinho que que limpa também, que me ajuda. Eu passo tudo. Aí eu sento e falo: Aí eu olho pro lado e passa essa bolinha, assim de pelo. E a a a a minha cachorra só me olha e fala: “É, pai. É isso aí. <chuckles> A vida é assim. Você aceit” E, então, trabalho, sono, li
Uhum. Uhum. <chuckles> Aham. Sim. Aham. <chuckles> Sim. Aham. <laughs> Sim, sim. Aham. Aí eu já fiz as contas aqui, né. Tinha sobrado mais ou menos É, tinha sobrado mais ou menos 6 horas. Aí tem que arrumar a casa. Sobra umas 5, né. Aí depois tem que cuidar de você, tomar banho, fazer comida. Enfim, né, todas essas outras questões.
Já tá faltando hospital. <chuckles> Então, aí É, aí o que acon Isso. Tira mais tira mais umas 2 horas disso, então
Aham, eh, ir para o mercado, né. Coisas básicas. <chuckles>
E tem É, e tem também uma coisa, que é assim: a minha cachorra ela é muito grande e ela é muito forte. Tenho que passear com ela. E todos os dias a gente passeia de 1 hora e meia até 2 horas.
Tem que passear com ela. Aí, acabou.